Talaga naman yun yung pinakamasayang parte lalo na po ay nabanggit ko nga kanina na hindi na kami madalas magkakasama ng aking mga kapatid dahil may mga kanya-kanya na silang buhay. Yes, kaya sobrang saya rin talaga kapag nagsama-sama kami sa iisang bahay lalo na ngayon, mukhang ngayong taon ay magsasama-sama kami ulit na buo.
Mm. Mm, mm. Responsibilidad na rin 'no? Mm, tama. Ah, mm, ayan 'no hindi natin napapansin malapit ng mangalahatati uli yung buwan, 'no? <laughs> Mm, ang bilis, parang kailan lang 'no, nagbagong taon lang.
Totoo, ang bilis ang bilis Hunyo na po. Totoo, bakit ganun kabilis dumaan yung panahon, araw, oras. Pero matanong ko lang kayo, ah, ano yung mga tradis ah, tradisyon na ginagawa niyo tuwing Pasko sa bahay o meron po ba kayong specific na ginagawa talaga, gano'n?
Mm. Mm. Tama, tama, mm. Mm. Mm. Mhm, <coughs> so